اتعرضت آه <laughs> عمليات النصب دي برضه في في الأول، آه كنت آه، في الأول كنت مثلًا إيه، حد ييجي يطلب مني أوردر يكلمني وبتاع يقول لي ارسم، ارسم الش فلان الفلاني، ارسم خطيبتي مش عارف إيه، ارسمنا أنا وخطيبتي وما اخدش منه الفلوس في الأول، يقول لي بس أنتَ خلص الشغل وابعتلي وابعتلي الرسومات وأنا هاحول لك على طول <laughs> أنا كنت بقى غلبان ساعتها كنت لسه، بس خلاص آآ، فهمت الليلة بقى دلوقتي. أبعت له الشغل يا عيني وبعدين ا الاقيه عامل لي بلوك ييجي رازع لي بلوك بعد ما أبعت كل الشغل، أترزع البلوك الجميل وخلاص كده. آه، آه. <chuckles>
<giggles> إمم. فهاحاسبك. <giggles> آه، لأ أدفع الأول وأنا <giggles> <giggles> متخيلة، بجد تخيلتَك ما اعرفش ليه بس <giggles>
آه. لأ لا بعد كده بقى إيه، <laughs> باخذ الفلوس الأول، باقول له يا باشا شوف الشغل كله على الصفحة أهو اتفرج أنا عامل صفحة أهو و والناس أهي وتقييمات الناس ليا وناس اشتغلت معاها أهي. فيا إما باخد نص الفلوس الأول، يا إما باخد الفلوس كلها قبل ما اشتغل.
طيب أنت أول آه. اللي هو آه، لأ خلاص أنا اتعلمت الدرس خلاص، أنا قعدت رسمتله خطيبته في الآخر أداني بلوك <giggles> تمام طب أنتَ اتعرضت بقى لنصب من نوع تاني، يعني أنا دايمًا باقرأ إن الناس اللي بيعملوا مشاريع صغيرة ز يعني لسه بيبقى مبتدئ زيك مثلًا، تبص تلاقي ناس حقودة بقى، حقودة غيران هو نفسه يبقى زيك، فييجي مثلًا يقول لك أنا عايزك تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا وفي الآخر مثلًا يقوم قايل لك لأ مش هاخد. عمرك اتعرضت لموقف زي ده مثلًا؟ مش عاجبني شغلك، شغلك مش كويس، شغلك كذا.
آه اتعلمت الدرس خلاص، لا في الآخر آه. <chuckles> كده يعني، إمم. ال امم. آه. آه. إمم. اتعرضت آه، لأ حصلت لي برضه، حصلت لي برضه إن أنا هاعمل يطلب تعديلات كتيرة جدًا، يعني اعمل الصورة واخلصها يقول لي: "لأ، المناخير مش عجباني، الودان مش عجباني، العينين مش عجباني" طب اعمل لك إيه! هي دي خلقتَك استغفر الله العظيم يعني أنا مش عارف ه هو فعلًا بيكون بيستهبل مش عايز يدفع الفلوس، ده ما باكونش واخد منه فلوس فعلًا في الأول، فبيعمل معايا كده وفي الآخر يقول لي لا، لا، لا، أنا الشغل مش عاجبني. طب ادفع يا أخي ربع الفلوس، نص الفلوس، لأ ما فيش. لا، لا، لا، لا أنت ما بتعرفش ترسم أصلًا.
إمم. <chuckles> <giggles> <giggles> <chuckles> والوقت ولا يفرق لأ، اللي هو آه. بيبقى عايزك تعمله عملية تجميل مثلًا والّا إيه يعني <giggles> تمام يعني أنتَ ما شاء الله مريت بكل الخطوات دي.
آه، <laughs> لا لأ حصلت لي برضه امم. لا، لا مريت كتير والله لحد ما بطلت الشغل <laughs> آه، آه.
وكان <chuckles> كرهوني في الهواية. <giggles> طب رد فعل أهلك كانوا إيه، بيقولوا لك مثلًا عادي إنك أنتَ بي مسيرك هتتعلم من أخطائك والّا كانوا بيقولوا لك إيه: "أنتَ أصلًا ضيعت وقتك وضيعت فلوسنا وضيعت تا مذاكرتك." أهلك كانوا من أي نوع بقى؟
آه، آه.